Das geht nicht. Damit man das ist wie als wenn du so 'n Ökosystem komplett zerschießt. Das Das Das geht nicht.
Es wird ganz schlimm. Genau, richtig, und das das kann ja nur nach hinten losgehen. Das würde
Und diese Menschen haben das aufgebaut. Da das ga du nimmst denen damit, weil die werden natürlich werden die das übernehmen. Die werden anfangen, ihre Sprache zu sprechen und die der anderen dann auszugrenzen, und dann hast du da irgendwelche Ghettos, die die Gesellschaft dann irgendwann vergisst und dann hast du 'n Brenn Brennpunkte, ne, und wer das macht, der hat einfach von Stadtplanung keine Ahnung. Sorry. Ich habe das sage ich als Psychologiestudent, der von Stadtplanung null Ahnung hat. <chuckles>
Ja, natürlich. Natürlich. Ja, Genau. J Mhm. Ja, richtig. Mhm. Keine Ahnung, ey. Ja, ja, ne. Ne, es ist Null Ahnung, ne? Weil das das ist ja das ist egal, welche politische Richtung du neigst, da da wird sich jeder drüber auf. Das geht einfach nicht, ja. Das ist sind Zustände, und das machen die in ganz vielen Dörfern in Irland. Das ist ganz schlimm momentan. Also, das n beängstigt mich auch, weil ne, ich bin natürlich letztes Jahr da waren keine Kameras irgendwo. Ich bin überall alleine in der in der Natur gelaufen. Ich hatte keine Angst, ne? Ich würde es jetzt aber heut nicht machen, ne? Also, das das überlegt man sich dann schon zweimal, ne? Das ist einfach äh, die Welt ändert sich und leider Gottes, ja, ne? Umso mehr Überwachung braucht man wahrscheinlich zu 'nem gewissen Grade auch, ne? Ich weiß nicht, das ist halt so 'n zweischneidiges Schwert, ne?
Ja. Ja. Ne, das ist Ne. Mhm. Mhm, alles klar.
Also, das ist wirklich etwas ich weiß nicht, also
Mhm.
Ich glaube, solange wir positiv und und, ähm, gutgläubig, ähm, durchs Leben gehen momentan, gerade in dieser ganzen Weltlage das ist das Allerwichtigste überhaupt, finde ich, ne?
Mhm, da hast du absolut recht.
Ja, ne? Ja. Na gut. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, ne? Jo, tschü.
Ja. Ja, danke auch. Danke auch. Ja, tschüssi.

Ah. Hallo, einen wunderschönen Freitag. Ja, danke schön. Wie geht's dir? Ja, du auch. Ja, mir geht's super, ne? Freitag, Sonne scheint, es ist warm und es ist alles wunderbar.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, schön dich zu hören. Ja gut, und wie geht's dir? <coughs> Entschuldigung. <clears throat> Ah. Bei mir ist alles stockduster schon. Hier schon.
Oh ja, ist noch f noch ja, ist bei euch ist ja schon spät. Ja, stimmt ja, Mensch, ich vergesse es immer wieder. Ja, ne, hier strahlt die Sonne und blauer Himmel und ja. einundzwanzig Grad, perfekt. Ja. <chuckles>
Genau. Alles gut. Herrlich. Oh, Alter, ist ja wirklich das ist ja wirklich perfekt. Also, da würde ich würde ich jetzt in den Park gehen und mich auf 'ne auf 'ne Decke legen.
Ja, total. Mhm. Ja, war ich vorhin auch. <chuckles> Ja, ja, richtig. Darf darf es kann auch sein, dass dass da auch Kameras gab zur Überwachung. Die gibt's hier überall. Mhm.
Ja, super, du bist schlau. Ja, so muss man das machen. Ah, Kameras, ja. Wie stehst 'n du zu die zu zu Kameras? Gibt's ja auch, glaube ich, in Apps, ne, habe ich gehört.
Ähm, ja, also, das, na also, ich muss wirklich sagen, äh, die die meist überwachtest äh, w überwachte Stadt, die ich jemals erlebt habe, ist München.